ซึ่งตอนเช้าอะ แม่เขาจะไปทำงาน เขาจะกลับมา 17:00 หมวกกับน้องชาย น้องชายหมวกอะ จะต้องแบ่งกันแล้วว่า ใครจะทำอะไร
ค่ะ ค่ะ
แล้วมันก็มีบางวันนี่แหละที่จะต้องทะเลาะกัน ตีกัน เกี่ยงกันทำงานบ้าน เอ่อ แต่สุดท้ายแล้วอะ ก่อน 17:00 อะ ก็คือต้องทำให้เสร็จ อา ทีนี้ พอถึง 17:00 ปุ๊บ! ไม่ว่าทั้งวันจะตีกันมาแค่ไหนอะ ก็คืองานบ้าน ก็เสร็จทุกอย่าง มันก็เลยเป็นแบบ
ค่ะ อืม ค่ะ
เป็นสิ่งที่มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ๆ จนถึงช่วงตอนโตอะ มันก็เลยมีความรู้สึกว่า เออ เราต้องทำงานบ้านนะ แม่เขาจะสอนตลอดว่า อา ตื่นมาต้องเก็บที่นอน ผ้าเนี่ยอย่าให้เต็มตะกร้านะ ต้องซักตลอดประมาณนี้ค่ะ อืม
โอ้โฮ อันนี้ตรงข้ามกับบ้านมากเลยค่ะ ที่บ้านเขาปลูกฝังสอนเรื่องงานบ้านอย่างดีมาก แต่ว่าเราประพฤติตัวขี้เกียจเองนี่แหละค่ะ ถ้าห้ามเต็มตะ กร้า ใช่ไหมคะ แต่ของบ้านก็คือปล่อยให้มันล้นตะกร้า เพื่อที่จะเอาไปซักทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองเหรียญ 10
อืม <laughs> ค่ะ อ๋อ <laughs>
อันนี้คุณหมวกเป็นไหมคะ เราชอบสะสมแบบผ้าให้มันเยอะ ๆ แล้วเราก็ไปหยอดทีเดียว เลย มันจะได้ไม่เปลืองด้วย
อ๋อ <tsk> อ้าว เออ หมวกไม่เป็นค่ะ เพราะว่าหมวก มีความไม่ชอบ อะไรที่มันสะสมเยอะ ๆ เพราะว่าพอทำทีเดียว เยอะ ๆ แล้วอะมันเหนื่อย แล้ว แล้วหมวกจะเป็นประเภทแบบ ไม่ชอบแบบ แบบแบก แบกผ้าเยอะ ๆ ไป ไปแบบ ไปตู้หยอดเหรียญ หมวกอะ ก็เลยจัดการ การซื้อเครื่องซักผ้ามาไว้ในห้อง คือหมวกจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ แบบ <chuckles> ใช่ประมาณนั้น ก็คือ แบบ จะซื้อเครื่องซักผ้าไว้ ตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้ว คือแบบแม่ไม่อยาก ไม่อยากไปหยอดเหรียญเลยอะ ไม่อยากไปแบบใช้ร่วมกับคนอื่นเลย แม่ก็บอก เออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่แบบซื้อให้ แม่ก็ซื้อให้จริง ๆ เออ เพราะว่าเขาสนับสนุนในเรื่องการทำงานบ้านไง นึกออกไหม <chuckles>
อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ใช้เงินแก้ปัญหา มาก ชอบคุณหมวก สุดใจค่ะ อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ คุณแม่ซัปพอร์ตเต็มที่มากเลย คุณหมวก
ใช่ค่ะ ประมาณนี้ แล้ว <tsk> เอ่อ พูดถึงแบบ
อืม อันนี้ ค่ะ
ถ้า สมมุติว่า คนที่อยู่ร่วมห้องกับคนบ้านอะ เขาแบบไม่ช่วยทำงานบ้านแบบที่หมวกเจอ ที่แฟนไม่ช่วยทำ อย่างเงี้ย เป็นบ้าน บ้านจะแบบ <tsk> จัดการความรู้สึกยังไงอะคะ?

โอเค มันก็จะ
ปลูกฝังให้เขารู้สึกผิด ใช่เลยค่ะ
อือฮึ ใช่ แต่สำหรับหมวกอะ หมวกก็คือทำคนเดียวมาตลอด อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง มันมีอยู่ช่วง ช่วงหนึ่งที่แบบหมวกอะเหนื่อยมาก ๆ แล้วก็มีความคิดว่าอยากจ้างแม่บ้านมาแบบทำบ้าน แล้วทีนี้มัน มันก็มีความคิดแบบสองจิตสองใจว่าจะจ้าง ดีไหม เพราะว่าเราอะก็ทำเองได้นะ แค่งานบ้านเอง แต่มันก็เหนื่อยมากอะเนาะ เพราะว่าแบบเราทำงานมา แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเราตัดสินใจลองจ้างแม่บ้านมาทำ มาทำบ้านดู
อืม ค่ะ
คือปรากฏว่าพอแม่บ้านทำบ้านเสร็จอะ คือเขาจะแบบ คิดเวลา ทำงานบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง ราคาตอนนั้นประมาณ ฿700 มั้งคะ อืม เขาก็ทำ เสร็จ ค่ะ
ค่ะ ขอโทษ นะคะ จ้างเป็นชั่วโมง เหรอคะ?
อะไรนะ?
โอ้โฮ ค่ะ หมายถึงว่า 1 ชั่วโมง 700 เหรอคะ?
ช ใช่ ๆ

โอ้โฮ หมวกเนี่ยค่อนข้างจะปวดหัวนิดหนึ่งกับ กับงานบ้านค่ะ เออ ก็คือแบบ <tsk> ทาง ทางหมวกเนี่ย หมวกจะเป็นคนที่ทำงานบ้านเองอยู่คนเดียวค่ะ ก็เลยแบบ
ค่ะ อืม ค่ะ
ก็เลยรู้สึกแบบ เหนื่อยนิดหนึ่งในการที่แบบ กลับมาบ้านแล้วเราไม่ค่อยได้แบบพักผ่อน เพราะว่าเราต้องทำงานบ้านต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อื้อฮือ ฟังจากน้ำเสียงแล้ว เหมือนคุณหมวกจะเหนื่อยมากอะนะคะ ตอนนี้ หมายถึงว่า ต้องทำงานบ้านทุกอย่างคนเดียวเองใช่ไหมคะ?
<chuckles> ใช่ค่ะ ทำ คนเดียวเลย
หือ! แล้วแบบนี้เคยลองพูดคุยกับแฟนไหมคะว่า ให้ช่วยกัน แบ่งหน้าที่กันทำงานบ้าง?
อืม เคยคุยนะ แต่ว่า เขาก็ เคย เคอะ คุยกัน แล้วก็เขาก็คุยแค่ เขาก็ช่วยแค่ครั้งแรก ๆ ที่เราคุยกันน่ะค่ะ แบบบางทีอะ ตัว ตัวหมวกเองอะ งานบ้านหมวกทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นหมวกจะไม่ชอบอย่างเดียว คือ การล้างห้องน้ำ อา
ค่ะ อืม ค่ะ
ส่วนแฟน แฟนหมวกอะจะไม่ชอบล้างจาน เรื่องล้างจานเนี่ยหมวกไม่มีปัญหาเลย หมวกล้างได้ แต่ว่าพอถึงเวลาเขาจะต้องล้างห้องน้ำเนี่ย เขาก็ไม่ทำเลยอะ เป็นแบบนี้ประจำเลยค่ะคุณบ้าน
ค่ะ